そうです。もう NHK ができた時期に、NHK が自らお金を出して、それを記念して作った NHK マイルカップだったり、何よりも天皇賞っていう天皇の名を冠したレースもありますし。
へえ。うんうん。 ええ。 うーん。ええ。 あ、なんかありますよね。ええええ。 ああ。
有馬記念だったりも、今は、なんていうか、とても有名なレースですけど、格式っていうので見たら、あれも普通の G ワンなんですよ。天皇賞のほうがグレードは上ですし。
ええええ。 はい、ですね。 あ。 ああ、なるほど。なんか有馬記念って言うと凄いイメージですけど、はい。うんうん。
はい。だとか そうなんです。だとか、エリエリザベス女王の来日を記念して作られたエリエリザベス女王杯だとか。
ええ、うんうん。
はい、G ワンっていうのは本来そういう格式があるレースであるべきなんですけど。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
今は歴史の浅い格式のない G ワンっていうレースが増えすぎてしまっていて。
ああ。 ああ、なるほど。それって背景的にはやっぱりそういう G ワンとかの方が盛り上がるから増えちゃったんですかね。
はい。 それもですし、まあいわゆる数合わせと言いますか、この時期 G ワンが少ないから、G ツーを G ワンに昇格しようといったような、なんていうか、もう言ってしまえば、浅はかな。理由で G ワンに昇格したりだとかが、最近はとても多いので。
うんうん。 ええ。 ああ。 あ、なるほどなるほど。 うんうんうんうん。 あ、そうなんですね。ええ。
はい。僕の感性からしたら、このレースは G ワンじゃないだろうというような、G ワンレースが増えすぎてしまって、はいはい。何の格式もなく、歴史もなく。
<chuckles> レベル的には。へえ。 ええ。ああ。
それが G ワン天皇の名がつく天皇賞っていうのと、同列に並ぶっていうのが僕は信じられないっていうのがあって。はい。はい。
うん。 あ、違和感があるんですね。なるほどです。ええ。それでそのあの PS ワンのゲームだと、その古いあの歴史があるものしか、あのじゃ G ワンじゃないってことなんですかね？

あ、の、お、あの親とかはい。
それが そうです。それが、なんというか、一瞬のものじゃなくて、強い馬を作ろうと思ったら、6世代、ななせだいに渡って配合を決めて、この馬とこの馬の血の組み合わせでっていう、なんていうか、ひい、ひい、ひいおじいちゃんぐらいまでを自分で組むんですよ。で、ななせだい分
うん。 ええ。 あ。<laughs> あ、すごい。 うんうん。 ええ。 いや、ああ、いっせだいとかじゃなくて。なるほど。ふんふん。
そうです。なので7世代分追って作った、もういわゆる自分の子供のような
うんうん。 ああ。
愛着の湧いた馬が生まれるわけじゃないですか。
うん、そうですよね。オリジナルの馬がね。<laughs>
はい。そうなんですよ。その馬に名前をつけて、その馬がレースで走って、もし強い馬だったら、他の馬をちぎって優勝したりだとか。
うんうん。 ええ。 うんうんうん。 ええ。 ええ、ええ。
その馬がジーワンを走るようになって
うふんふんふん。
一番最終的には、凱旋門賞っていう、海外で最も格式が高いと言われている
ええ。 はい。
ヨーロッパのパリで行われる、凱旋門のところにあるロンシャンけい競馬場で行われる
ああ、あ。 へえ。
一番上のレースがあるんですけど最終的にそこまで行くことができるので。
ええええええ。 あ、おお、凄いそれはもう一番格式高い中でもさらに、もう一番のレースにね、い、自分の愛馬というか、ね、子供が挑めるなんて。ああ。うん、そこに至るまでに結構うんうんうん。
はい。 そうなんですよ。はい。 そうですそうです。 そうです。 はい、愛馬が そうですね、難しいですし、愛馬がそこに出て
ええ。
勝ったり負けたりしてる姿を見ると、もうほんとに自分の子供を応援するような気持ちにもなりますし、はい。
<laughs> ね、プレイ時間もそこそこ必要そうですもんね、それって。
そうなんですよね。

そうです。かつての競馬を元に作られているゲームなので。
ええええええ。
ちゃんと、G 1レースには全部格式だったり、歴史があったりするものばかりが G 1ですし、増えすぎている事もないですし。
ああ、あ。 え、なるほどなるほど。ああ、アップデートされないからこそ、<chuckles> 昔のが昔のまま、残ってるんですね。
はい。 そうなんですよ。今の競馬って言うのがにあまり気に入ってない部分が多いから、昔の競馬のゲームをやりたいんですよね。
うん。 ええええ。 ああ、なるほど、<chuckles> ね。最新のね、競馬のゲームだと、また、ふ、<chuckles> そういう新しいね、あの、G 1とかが、出ちゃったりして、逆に、なるほど、ちょっと、お嫌いというか、ちょっと、違和感があって嫌なんですね。
はい。 そうなんですよね、はい。 あ、そうなんですよ。もうちょっと、こだわり的に許せないと言いますか、はい。
うんうんうん、へえ、なるほど、なん PS 1のゲームを、その、PS 4とかがある時代にやると、ちょっと、何か、画質的とか、後、まあ、操作感とかだったり、何か、そういうので、ちょっと、どうですか？
そうですね。 もう画質だったりは、とても悪いですし。
あ、ですよね。<chuckles>
なので、僕が何て言うか、同じ、全く同じゲームが、画質が良くなって、で、昔の競馬を元に作られた、そのゲームが、画質が良くなって、プレステ4で出たんだったら、僕はそっちをやるんですけど。
ええ。 うんうん。 <chuckles> ネリマスターとかあったら、ね、ええ。
はい、そうなんですよ。ただ、そういったものは、もう競馬っていうスポーツが変わってしまった以上、多分ないと思うので、はい。
うーん。そうですよね、ええええええ。 なるほど、ええ。
なのでもう、何というか、仕方ないと言いますか。はい、画質が悪いのは、仕方ないとして受け入れてやってましたね。
はい。 <chuckles> ああ、なるほど、まあ、画質の良さとか、操作性とかよりも、やっぱり、その、古き良き競馬っていうのを、あの、重視されていらっしゃるんですね。
そうですね。 もう、元々の競馬への、何て言うか。
うんうん。
不満今の競馬への不満だったりっていうのが勝って、昔の競馬をやりましたね。
ええええ。